E, sarebbero, ad oggi improponibili da fare. Cioè, ad oggi, comprare 1 casa, non ha la stessa facilità che si era per che non è facilità, nel senso cioè, non cioè, ad oggi si va in affitto.
È proprio il costo del denaro, della vita che è è a è aumentato, in modo
Sì, cioè, è improponibile. Ti faccio un esempio così, no? Io adesso è quasi 10 anni che vivo fuori di casa, quasi 5 che convivo con il mio fidanzato, hanno venduto il nostro appartamento- i proprietari- di conseguenza ci siamo dovuti trovare tra, cercare un altro affitto o decidere se comprare.
Sì.
Io avevo la fortuna che siccome in questa casa ci sto da 6 anni, ehm, il m mio canone è di 6 anni fa.
Mh-mh. Ah, quindi, bloccato, per fortuna.
Quindi, boh, oggi ho l'affitt Esatto, perché il contratto era 4+4, quindi al rinnovo dei 4 anni, è stato rinnovato di altri 4 e il prezzo è rimasto bloccato. Io pago 450 € per un bilocale, con il box e solaio.
Beh, mi sembra una cifra da abb b b buona, no, fattibile.
Ad oggi Sì, no, no, è una cifra buona, fattibile. Ad oggi
Poi dipende molto, eh, se sei al Nord, al Sud, in una grande città, ehm, dipende molto, tra paesi e città.
Ah, diciamo così, che per, eh, mhmm che per l l l la città dove sono, è molto buono come prezzo, nel senso che è sempre stato in linea, i bilocali vanno 400, 450, queste eran le cifre, no? Ehm, il trilocale veniva sui 500/550, insomma queste erano le cifre. Ad oggi, quindi, io ho guardato gli affitti, e confrontando perché poi io no in questi sei anni non li ho mai guardati, non ho mai avuto a necessità cioè, mhmm, non ho
Mh, mh, mh. Eh, è vero.

Sì, mia mamma è mia mamma è più mammona più mammona di me, cioè, nel senso, eh, non sono io che sono mammona con mia mamma, ma è mia mamma che è mammona nei miei confronti, che vuole, eh, sentire che, ehm, per lei io sono mammona, no. Quindi lei mi chiama sempre, ehm, mi chiede come vanno le cose. Ogni volta che devo fare qualcosa, ehm, di un attimino più tipo: "Mà guarda, domani vado in banca", e lei: "Vengo con te? Vengo con te, ti accompagn" perchè, eh, ve cioè, mhmm, siccome io non
Okay. <chuckles> Vabbè, vuole essere presente insomma, vuole vuole farti capire che lei c'è.
Sì, sì. No, ma infatti infatti io assolutamente non ne parlo e e non la vivo come una cosa negativa, no. Però con il fatto che io mi sono allontanata e non ho vissuto da mammona, diciamo così, perché sono diventata molto indipendente anche nelle mie cose da fare, lei però ha l'esigenza, no, di sentirsi mammona, cioè, cercata, e quindi la compensa proponendomela lei. Cioè non sono più io, non è il figlio, no, che chiede la costante presenza del genitore, ma il genitore che dice: "Ma posso venire con te?" <chuckles>
Certo. <chuckles> E tu cosa fai? Dice dici di no, ehm, gentilmente? A volte acconsenti? Qua quante volte vi vedete?
Perché ha piacere. No, allora, io le dico sempre di sì, perché conoscendola, ehm, se è una cosa in che non voglio che lei ci sia, perché lei davvero, cioè, devo andare dal ginecologo, lei: "Ah, vengo con te." Cioè, cioè, l le cose che non voglio che eh, no le cose in cui non voglio che lei ci sia, semplicemente non gliele dico, cioè gliele dico dopo, no?
Eh no, m adesso stiamo esagerando.